देखिए, सबसे बड़ा अंतर तो एक मुझे लगता है कम्फ़र्ट का, आराम का, कि आप अपने घर में आप लेट के देखिए, सो के देखिए आप। आप थोड़ी देर पॉज़ कर लीजिए आप, आप कहीं घूमने चले जाइए, दोस्तों से बात कर लीजिए आप, बीच में फिर आके आप देखिए। तो ये जो कम्फ़र्ट अब सिनेमा हॉल में तो केवल आपके लिए तो फ़िल्म पॉज़ की नहीं जाएगी, और आप कितनी बार वॉशरूम ही जाना है आपको, उदाहरण के तौर पे। तो अब घर तो कम्फ़र्ट है ना, आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। जब आपका मन करे, फ़ॉरवर्ड कर दें आप। एक एपिसोड के बाद अगर आप कोई ड्रामा देख रहे हैं, तो दूसरा बाद में देख लें, 2 दिन बाद देख लें। तो ये अ, ये बड़ा अच्छा है मुझको कम्फ़र्ट जो लगता है। दूसरा ये है कि अब आजकल ना, मुझको बहुत ज़्यादा गैदरिंग, भीड़-भाड़ में और वहाँ पे जाना पसंद नहीं होता है, अत्यधिक शोर-शराबा या प अ, कहते हैं ना, बहुत सारे अजनबी लोगों के बीच में अ, थोड़ा-सा बड़ा अजीब-सा लगने लगा है अब मुझे, तो मैं अब पसंद नहीं करता हूँ। एक, मुझे लगता है कि केवल मार्वल की फ़िल्में आती हैं, कुछ एवेंजर्स आई थी। तो लास्ट में डॉ. स्ट्रेंज वाली वही फ़िल्म मैंने थिएटर में देखी थी और उसके बाद फिर मैंने ज़्यादातर फ़िल्में जो हैं, मैंने अपने घर पे ही देखी हैं, आराम से कम्फ़र्ट ज़ोन में। अपने मोबाइल में देखना मुझे और पसंद आता है, क्योंकि एक वो अलग-सा आपका एक पर्सनल स्पेस होता है ना कि आप हाँ।
बिल्कुल। हुँ। जी। बिल्कुल। हाँ। उ, जी। ओह! बिल्कुल, ये बात तो है। हाँ, हाँ। ये तो बढ़िया है। हाँ, आजकल अ, देखिए, ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म में बहुत ज़्यादा लाइव-स्ट्रीमिंग हो रही है। तो मतलब इसका क्या असर पड़ा है फ़िल्मों के ऊपर? आपको क्या लगता है कि इससे क्या खासा असर पड़ा है आज कल की सिनेमा पर?
हाँ। देखिए, बहुत ज़्यादा पड़ा है और सिनेमा आप कह सकते हैं कि पूरी तरह से, देखिए, बदल गया है। और अब अगर आप ओटीटी का कोई भी कॉन्टेंट उठा के देखें, तो आपको ज़मीन-आसमान का अंतर महसूस होगा। कहानी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं।
बिल्कुल। हाँ।
जो डायलॉग्स की बात कर रहा हूँ और जो आजकल, देखिए, आम बोल-चाल की भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। अब उसको, देखिए, बहुत लोग उसपे विवाद भी करते हैं कि, "भाई, गाली-गलौच का अत्यधिक उपयोग होता है। बहुत ज़्यादा अश्लीलता दिखाई जाती है।" लेकिन कहीं न कहीं मेरा ये कहना है कि ये भी तो हमारे समाज का हिस्सा है। भाई, समाज में पहले ये चीज़ें हो चुकी हैं, तब उसके ऊपर फ़िल्में बन रही हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि कोई पॉलिटिकल वो दिखाया जा रहा है, वो चीज़ें नहीं अ, पहले से घटित हैं। तो मेरा ये मानना है कि समाज का ये हिस्सा हैं, इसीलिए सेम वैसा ही ओरिजिनल कॉन्टेंट परोसने की कोशिश की जा रही है और मनोरंजन जो है, वो पहले और अब में बहुत ज़्यादा ज़मीन-आसमान का अंतर आ गया है। जी।
जी। बिल्कुल। ये बात तो है। जी। बिल्कुल। ये तो है। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि क्या आपने कभी ऐसी कोई फ़िल्म देखी, जिससे आपका एक भावात्मक जुड़ाव बढ़ बन गया हो और आज भी वो आपको हमेशा ही याद रहती हो? या फिर कोई ऐसी फ़िल्म, जिसे देखकर आप बहुत हँसे हों या फिर थोड़े-से भावुक हो गए हों? तो उसके बारे में बताइए।
जी।